Oke. Iya sih, aku pernah melakukan seperti yang Kakak bilang tadi pakai mode pesawat, terus juga pakai mode jangan ganggu itu Kak ya jadikan tiap ada telepon atau notifikasi nggak bakal keluar ya, cuma ya udah ada notifikasi gitu aja nggak tahu lah itu apa, kayak gitu. Jadi, eee, yang kayak gitu itu, pernah aku lakuin dan memang apa ya, sedikit banyak sih ngaruh gitu ya terhadap fokus aku untuk mengerjakan, eee, pekerjaan aku atau mungkin tugas-tugas aku, kayak gitu. Cuma mungkin mhm, bisa sih kayak gitu lebih fokus cuma kadang, apa ya, itu nggak bisa bertahan lama gitu loh Kak ya maksudnya. Nah iya, jadi mhm, gatel gitu ya, ingat lagi tuh, kayak gitu, "Wah ini gimana ya? Kayaknya ada notif nih," gitu kan penasaran nih pingin buka ada apa kayak gitu. Terutama sih yang paling mengganggu banget itu menurut aku tuh sosial media ya, notif dari sosial media kayak gitu, eee, terutama kayak Instagram, atau TikTok, Threads, gitu kan ya, kayak gitu-gitu ya. Jadinya, eee, kalau untuk masalah, eee, mungkin komunikasi lewat WhatsApp kayak gitu-gitu, itu sebenernya enggak enggak terlalu mengganggu sih, apalagi kan kita nggak bisa gitu, maksudnya mau matikan notifikasi itu, soalnya kita nggak bisa memilih itu nanti penting nggak ya, gitu ya. Ini pekerjaan atau cuma temen-temen yang cuma ngajak gosip atau ngajak, apa namanya heeh, gitu, mhm, jadi, eee, apa ya, mungkin
Mhm. Ya. Nah, iya, bener. Betul. Heeh. Bisa lebih fokus ya? Kenapa? <laughs> Ka gatel kah? <laughs> Ininya. <laughs> Mhm. Iya itulah. Nah itu. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya. Iya, bener banget. Nah itu dia. Iya kan? Oke. Lebih banyak ininya, apa namanya, eee, menarik perhatian, gitu kali ya?
mmm, lebih banyak Iya, heeh, lebih banyak menarik perhatian, mhm, kayak gitu.
Notifikasi itu. Mhm mhm, nah, kalau misalnya apa, eee, Instagram me iya, Instagram kemudian yang lain-lain ya, media sosial lah istilahnya kayak gitu. Itu, apakah Kakak merasa benar-benar menarik, apa ya, menarik diri Kakak itu untuk, eee, selalu penasaran dengan ada yang nga di platform-platform tersebut? Jadi kalau misalnya nggak buka itu rasanya ada yang kurang gitu, ada nggak perasaan kayak gitu?
Mhm.